อา เป็นรถยี่ห้อที่ รอ อะไหล่นานอะ เข้าไป สาม เดือนเต็ม ๆ เก็บ ไว้เลย
อา เข้าไป สาม เดือน ใช่
อา รถเสียอะไรไหม? เสียอะไร? ไม่เสียอะไรเนาะ เพราะว่ามีประกันอยู่ รถยัง ใหม่อยู่
ไม่เสีย มีประกัน ๆ อ่า คราวนี้เนาะ ก็ advance เริ่มโตขึ้น เริ่มโตขึ้น ก็คือ ฮะ มีอีกสิ ทำไมจะเลี้ยงเกี่ยวกับรถคันเนี้ย คือคัน เป็นรถคันแรกที่แบบว่ามีเหตุการณ์ทุกความประทับใจ ใช้มาประมาณแบบ 5- 5-6 ปีอะ เราก็ไม่อยากเปลี่ยนนะ ไม่มีความอยากเปลี่ยน แต่แบบที่บ้านบอกว่า "เปลี่ยนเถอะ มันเล็ก" มันเป็น eco car ค่ะ มันเล็ก เออ นั่นแหละ แล้วเสร็จแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรนะ เออ พอ เสร็จแล้วก็ด้วยความที่แบบ เออ มีรถแล้ว โตแบบ โตเป็นสาวแล้ว อยากจะไปเที่ยว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม ก็ไปเที่ยวเนาะ คราวนี้ไปเที่ยวเกาะช้าง อืม เกาะช้างมันออก ไปกับเพื่อนนี่แหละค่ะ ไปกับเพื่อน ๆ
อือฮึ ครับ ฮะ มีอีก มีอีกเหรอ? มีเหตุการณ์ <chuckles> โอเค เป็นยังไงครับ? เออ <chuckles> อา ครับ อือฮึ อา ครับ อา ๆ อือ แล้วไงต่อ? ครับ อืม ครับ อา ไปกับใครครับ? ไป ครับ อืม เต็มรถเลยไหม? ไปกันกี่ คนครับทีนี้?
อือฮึ ก็เต็ม นะ แน่นอะ เอาจริง ๆ อะ เออ ก็คือแบบว่าเบาะ เบาะมัน นั่งได้ 3 ก็นั่ง 4 นั่ง 5 ได้อะ เออ <chuckles>
เออ อือ ก็เต็มรถเลยครับ อา ครับ อือ ก็อัดไปเลยเนาะ ไป เที่ยวกัน อ่า ทีนี้ ออก ออกเดินทาง อา
ใช่ ใช่ แล้วเสร็จแล้วเนาะ ก็ ออกเดินทางไปเกาะช้าง ตอนไปเกาะช้างไม่มีอะไร ข้ามเรือได้ปกติค่ะ แล้วก็ไปใน เกาะช้างด้วย แรงม้ามันต่ำอะค่ะ เออ ตอนแรกนึกว่า จะต้องลงไปเข็นเสียแล้ว
ครับ อา ครับ แล้วเกาะช้างมัน